Oui, écoute, heu, je voulais te parler de quelque chose. C'est que, hem, là, je suis un peu stressée en ce moment et puis, <blows air> ça fait un moment que j'ai pas pris, heu, un petit peu de temps pour pour moi et puis pour, heu heu, redécorer un petit peu la maison. Et heu, je voulais des conseils parce que j'ai b vraiment besoin, heu, de de créer une ambiance un peu plus chaleureuse et surtout, heu, une ambiance relaxante, en fait, heu, voilà, à la maison. Parce que, hem, j'aimerais vraiment avoir un un petit coin, heu, à moi, un petit cocon, en fait, où où je puisse m un peu me détendre, heu, parce que, voilà, je je me sens vraiment tendue en ce moment et et j'en ai besoin, en fait.
Oui. Oui. Oui, je comprends, tout à fait. Effectivement, c'est bien de pouvoir se sentir, heu, à à l'aise et bien chez soi, pouvoir se détendre, se relaxer, se reposer. Et est-ce que, justement, tu as des petites idées, heu, par rapport à cette décoration ou tu souhaites avoir des conseils?
Mmh. Bah, en fait, j'aimerais, heu, ouais, des petits conseils pour améliorer, heu heu, bah, surtout m heu, mon salon, en fait. Heu, parce que c'est vrai que, le soir, heu, bah voilà, après une journée de travail et tout, une fois que les enfants, heu, sont couchés, heu bah, j'aimerais vraiment, heu, prendre un temps pour moi, être dans mon salon et avoir un coin vraiment détente. Et c'est vrai que là, actuellement, bah heu, le salon, c'est plus un champ de bataille où il y a tous les jouets des enfants, heu, où c'est vraiment le bazar et je sais plus quoi faire, heu, vraiment pour, heu, que ça que ça aille dans ce sens-là, quoi, de de créer une ambiance un peu relaxante.
D'accord. Bah, écoute je comprends tout à fait, effectivement, heu, la charge mentale que ça peut être, effectivement, d'avoir un espace, heu, un peu surchargé. Heu, comme tu dis, un champ de bataille est, heu, effectivement, une image, heu heu, très forte de de de ce sentiment que tu peux ressentir. Et et justement, je vais essayer de t'aider par rapport à tout ça. Heu, tu m'as parlé des jouets des enfants. Hem, j'imagine qu'ils ont des coffres à jouets dans leur chambre, des rangements, des endroits où ils peuvent, justement, jouer?
Mmh. Mmh mh. Moui. Mmh mh, oui, c'est vrai que, normalement, il y a une salle de jeu heu, où, heu, il y a plein de caisses, heu, pour, heu, ranger les jouets
Oui.
mmh, mais c'est vrai que du coup, bah, i ils en mettent un peu de partout, il y en a même dans la cuisine, dans la salle de bain aussi, des jouets, donc heu c'est c'est vrai que c'est un peu le bazar!
Oui, oui, oui, oui, je comprends, effectivement. En même temps, voilà, c'est des enfants, ils ont besoin de jouer. Ils ils veulent aussi, heu, voilà, partager ces moments de jeu avec vous et être, heu, un petit peu partout et et pour le coup, bah, je je pensais justement te suggérer si c'était possible et si, heu, tu y vois aussi un intérêt de pouvoir tout centraliser dans l'aire d dans l'espace de jeu, la salle de jeu, heu, de manière, en fait, à ce que les enfants puissent aussi, heu, se responsabiliser, ranger leurs jouets et heu, avoir une un espace dédié, en fait, parce qu'ils en ont la chance et et pouvoir profiter de cet espace pour leur jeu et ça te permettrait à toi, heu, d'imprégner un petit peu plus ton salon d'une, heu, ambiance chaleureuse, cosy avec des lumières tamisées, avec, heu, des petits coussins, heu, des couleurs, heu, claires, épurées, ça te permettrait peut-être plus de te détendre.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Bah, oui, parce que c'est vrai que, heu, j'o j'ose même plus, en fait, prendre, heu, possession de mon salon et heu, c'est vrai qu'après tout, heu, bah, je pourrais, heu, tout à fait, les responsabiliser, hein, sans être stricte et leur dire: «Ben maintenant, voilà, heu heu, vos jouets, vous les rangez bien, hem, dans la salle de jeux, dans les caisses qui sont prévues à cet effet» et heu, comme ça, voilà, moi je reprends un peu aussi, voilà, possession de mon salon et heu, j'aurais peut-être plus envie, en effet, bah, ouais, de mettre des petites bougies, heu, un petit plaid, heu heu, tout doux, hem, hyper confort, heu et puis mettre, voilà, des coussins. Comme tu dis, c'est vrai que, bah, j'osais j'osais même pas le faire, quoi parce que parce qu'il y avait tellement de bazar que je m'étais, heu, même pas appropriée cette idée, quoi.
Oui, tu t'étais un peu résignée, finalement, heu, à avoir ton salon dans dans l'ambiance, heu, salle de jeu, quoi et effectivement, les enfants, heu, bah se se se détendent aussi, quelque part, heu, un peu partout et pour le coup, toi, ça t'empêche de le faire, alors que, si je comprends bien, heu, tu en as besoin et et cette, heu, détente, je pense que cette relaxation chez soi, elle est importante aussi pour notre équilibre et justement, peut-être que si, heu, ce salon est plus avenant, plus confort, plus cocooning, il te permettra, justement, de pouvoir te poser et et te reposer justement après ton ton travail. Est-ce que tu as, heu, par exemple, heu, dans ta cuisine ou heu, dans ton salon, des espaces justement un petit peu à toi, où tu peux, heu, justement les les personnaliser un peu plus, heu heu, comment tu vois, en fait, ces espaces de décoration? Heu, comment tu les imagines?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Beh, c'est vrai que moi, hem, heu, juste à côté du canapé, heu, voilà, il y a une une petite, heu heu table, hem, heu, qui est toute petite, hein, mais où pour l'in j'aimerais bien, voilà, poser, heu, peut-être, des petits objets dessus. Heu heu, voilà, moi, j'aime bien les lumières douces. Donc c'est vrai que j'imaginais bien, heu, bah, poser soit une petite bougie ou alors, hem, tu sais, un petit diffuseur d'huiles essentielles qui fait un petit peu de lumière. Heu heu, voilà, ça, c'est ce sont des choses qui me font un petit peu envie, heu, pour avoir vraiment, heu, ce ce petit coin de canapé à moi, plus la table où je mets mes des petites affaires, heu. Ça peut être sympa et puis, pourquoi pas, heu heu, sur le, mmh, sur le mur, mettre une petite étagère où où je pourrais mettre une plante aussi? Parce que j'aime beaucoup les plantes. Heu, voilà, moi, j'avais ça comme idée parce que mais je sais pas trop, par contre, quelle plante je pourrais mettre, heu, pour avoir ce côté relaxant. Mais voilà, j'avais mon petit coin où où je m'imaginais déjà un petit peu cette ambiance où je puisse, voilà, m'asseoir, m'étendre un petit peu et puis, voilà, lire un petit livre aussi ou tout simplement fermer les yeux et penser à autre chose, heu. Ouais, j'imaginais un peu, là, ouais.
Oui. Oui. Tout à fait. Bah, écoute, tu es sur la bonne voie, hein. Tout ce que tu me dis, ça donne très envie et effectivement, ça sera un espace vraiment relaxant, détente, qui n'attendra que toi justement, heu, pour pouvoir en profiter et et te prélasser. Après ce que je peux aussi te conseiller, c'est aussi, heu, ta chambre à coucher. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais sa chambre, ça peut être aussi un espace de détente, de repos. D'ailleurs, c'est là qu'on dort. Heu, je voulais savoir, justement, si tu avais aussi, heu, besoin, heu, d'agrémenter peut-être un petit peu, heu, cette chambre, heu, pour pouvoir y passer aussi un temps relaxant?
Mmh mh. Mmh mh. Beh oui, c'est vrai que j'y avais même pas pensé, heu, oui, à la chambre à coucher, oui, heu c'est vrai que je pourrais, heu, agrémenter un petit peu plus, heu, au niveau déco parce que bah, pour l'instant, heu, j'ai juste des murs, heu, blancs, heu, de partout et c'est vrai que je suis pas hyper douée comme décoratrice d'intérieur. Hem, <clicks tongue> je je sais pas trop comment je pourrais agrémenter ça, heu, est-ce que, heu, tu penses qu'il y a certaines couleurs peut-être qui qui pourraient aider à la relaxation?
Mmh mh. Oui tout à fait, effectivement, heu, les tons beige, taupe, heu heu, plutôt des couleurs lin, tu vois, des des couleurs, heu apaisantes, neutres qui permettent aussi, heu, effectivement de pouvoir agrémenter avec des tableaux, des petites étagères. Tu peux mettre aussi, heu, un petit peu de déco, des petites, heu heu, des des livres, par exemple, sur ton on chevet ou heu, des décorations effectivement qui restent, heu, pas trop chargées, en fait. Essayer ju d'agrémenter un petit peu à un espace qui qui te sent, qui te fasse te sentir bien finalement, heu, dès que tu rentres et c'est pareil, tu peux mettre aussi, heu, des des parfums, des diffuseurs, des bougies, une ambiance en tout cas cocooning, heu, qui qui te permette vraiment de te sentir, heu, dans un havre de paix.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh. D'accord, ah oui, c'est vrai que, heu, en plus, c'est des couleurs qui me plaisent assez, hein, le beige et le taupe. C'est vrai que ça pourrait, heu, bien, heu, ouais, se se marier avec, heu, le linge de lit en plus que que j'ai. Heu, donc ouais, ce serait pas mal et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais oui, je pourrais mettre des petits tableaux, hem, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la nature, heu et les photographies, heu, animalières. Heu, donc, c'est vrai que je pourrais peut-être essayer de de mettre des petits cadres photo avec, heu, voilà des photos qui qui font un peu voyager, heu, voilà des photos de plages, de de poissons, j'aime beaucoup aussi donc hem, donc oui, c'est vrai que ça ça peut être sympa comme idée et puis heu, j'aime bien tout ce qui est ouais les senteurs, heu heu, un peu vanille ou ou un peu chocolat, aussi. Donc hem, c'est vrai que je pourrais penser à mettre un un diffuseur, heu, de de senteurs, heu, dans dans ces senteurs là, ça pourrait être pas mal, ouais, ouais, ouais, c'est vrai.
Ou oui, oui, oui. Après il y a un dernier endroit que tu peux aussi, heu, justement un peu transformer pour, heu, un un havre de paix également, c'est la salle de bain. C'est un espace aussi où on passe du temps, où on a besoin et on peut se relaxer, heu, dans un bain chaud, heu, une douche relaxante avec pareil des huiles essentielles, des sels de bain, des petites bougies, une lumière aussi tamisée. Ça peut permettre aussi d'avoir vraiment un réconfort, un moment de bien-être et de relax.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ah oui, bah te tu as raison en plus, heu, beh récemment justement j'ai fait, heu, poser une baignoire, heu heu, dans ma salle de bain et heu, c'est vrai que, heu, je je l'ai même pas encore utilisée, heu heu, moi-même. Parce que c'est vrai que c'était plus pratique pour les enfants et hem et du coup, oui, c'est vrai qu'après tout, moi aussi, je pourrais, heu, tout à fait envisager de l'utiliser, heu, et de me faire un bon bain moussant, heu, un soir parce que c'est vrai que, en fait, je pense tout le temps aux aux enfants et finalement, moi, je passe vraiment tellement au second plan que j'y avais même pas pensé et heu et c'est vrai que ouais, si je m'achetais un bon bain moussant, heu et heu et que je prenais un bon bain, ouais là ce ça pourrait me vraiment me faire du bien et me détendre un peu parce que c'est vrai que je sens que j'en ai besoin, heu, avec le le quotidien là de de maman entre le boulot, les enfants et tout, heu, bon, heu, on a un peu besoin de temps pour, heu, pour soi quoi et heu, oui.
Relax mmh. Génial! Oui. Ta fait. Non, mais écoute, tu as exactement cité les bons mots. Effectivement, il faut que tu passes aussi, heu, tes besoins avant, heu et que tu puisses être justement en pleine forme, heu, détendue, reposée pour tes enfants. Tu ne seras encore, enfin tu tu seras une meilleure maman encore si tu es, heu, justement reposée et et et relaxée pour pouvoir, heu, t'en occuper et tu gagneras aussi en énergie.
Mmh mh. Moui, oui, tu as raison. Bah en tout cas, merci beaucoup pour tous tes conseils et heu, bah, je pense que je vais, heu, les appliquer très vite.
Merci à toi, pour ton écoute.
Merci.